Beh, oggi vorrei chiederti, mhmm, qualcosa che riguarda il mondo del cinema, e in particolare se hai, uhm, un ricordo di un film che, mhmm, non puoi assolutamente cancellare, o un film che dopo averlo guardato ti ha cambiato un po' la vita.
Allora, sicuramente fin da fin dal primo momento in cui l'ho visto e fino a quando è uscito, ehm, ti direi la trilogia del Signore degli Anelli, sicuramente.
Ah, che bella che bell'esempio che hai portato, e come questo film, questa trilogia ha cambiato la tua vita? Che cosa ehm, avevi già forse letto il romanzo o è stata la prima volta che hai visto o ascoltato questa storia?
Allora ero molto piccolo quando era uscito, perché era uscito intorno ai 2000, e io avevo poco superato i 6 anni, credo, 6, 7 anni. Ehm, non avevo letto niente, mi sono approcciato in realtà, da piccolo immaginavo che Il Signore negli Anelli c'entrasse con gli orefici, per dirla tutta. Quindi, <chuckles> realtà non mi interessava neanche.
<chuckles> perché c'era questo anello che spuntava sempre. <chuckles>
Eh, sì immaginavo che s orefice, quindi non è che mi interessasse di per sé. Però, quando i miei fratelli e mio padre mi ha detto di guardarlo è stato amore a prima vista.
<chuckles> Certo. Quindi tu l'hai visto a 7 anni per la prima volta?
Ehm, sì, esatto e dopodiché ogni anno che usciva al cinema andavo a vederlo.
E ma posso chiederti se c'è stato anche cioè hai avuto anche paura, perché ci sono delle scene anche abbastanza violente a volte. Uhm, ci sono state delle cose che ti hanno un po' più colpito secondo te perché eri molto piccolo, uhm, o eri già abituato a vedere questo genere di di di film?
Mh. Allora, diciamo che avendo un fratello di 10 anni più grande, il vedere film spaventosi, ehm, mi era già capitato. Erto, ero abituato, potrei dirti che la scena dei Shelob er ragno è stata un attimo importante per me perché somma
Ah, eri abituato. Eh mette un po' di ansia pro soprattutto, quella scena.
Ehm, insomma è un ragno gigante. Fa fatto divinamente quindi
E come hai e come hai reagito?
Come scusi?
Come come hai reagito a quella, mhmm a quel quest ecco, quella scena del ragno, o magari e ce ne sono state anche altre che ti hanno messo un po' più a disagio? Uhm, hai continuato comunque a guardare il film o hai uhm lo hai fermato un attimo?
Mh. No no no ho continuato a guardarlo perché alla fine per fortuna non duravano tanto, erano ben intervallate con altre scene magari un po' più leggere, e ho comunque per me un po' più leggere e quindi riuscivo bene a dosare la l'ansia. No, no, ehm, l'ho vissuta bene. La prima volta è stata un attimo
Vero, è vero. Certo, cer
un attimo così s mh-mh.
Ma Ma uhm
Una scena se vuoi che mi rimane tuttora, <smacks lips> è la scena in cui Bilbo prova a prendere l'anello a Frodo che gli vengono quegli occhi neri, tutto spiritato. Quella mi fa venire e
Sì. Ah, quando sono quando sono nel mondo della città degli elfi?
esatto, esattamente, Gran Burrone. Quella ancora adesso mi fa venire i brividi, perché, è è isen inaspettata.
Anche nella vita adulta è d è ri è rimasta questa sensazione.
Sì, sì, sì, proprio recondita, un piccolo trauma.
E secondo te perché in particolare, uhm, quella scena, che in realtà, ehm, se vogliamo dire ci sono tante scene molto più violente, molto più crude che appaiono nella serie, in, mhmm ma quella scena lì che forse fa vedere più il lato umano del, uhm dell'avaria, della mhmm, del dell'amore per per i soldi, per in questo caso l'anello. Ehm, è stata la cosa che ti colpito di più. Ehm, come mai?
Sì. Certo. Ehm, penso perché fosse completamente inaspettata; <smacks lips> ehm, perché quando alla fine combatti con gli orchi, queste creature mostruose, ti aspetti il peggio; ma quando eri sei lì con tuo zio, con un tuo parente, con cui si vede che c'è una bella sintonia, un bell'affetto, è stato proprio un un colpo al cuore, inaspettato. Cioè vedere proprio lui che crolla. Eh sì, lui che ha avuto un proprio un crollo istantaneo, è stato un colpo di scena importante, sicuramente.
Ah. Certo. Mh. Ti ha fatto anche realizzare Mh. Anche perché fino ad allora, anche poi da piccoli, si pensa sempre che chi è vicino a noi, i membri della nostra famiglia siano solo buoni e non abbiano nessun difetto, invece questa scena ha rivelato anche che, uhm, purtroppo questi, mhmm diciamo queste si queste sensazioni umane, questi, mhmm, difetti umani, ehm, di ehm, di avaria, di voler, e ehm, possedere, ehm, di più, di voler rubare ecco, uhm, di essere malati no, quasi per per qualche oggetto, uhm, sono diciamo accadono anche a chi ti è più vicino, e quindi immagino che come bambino ti abbia colpito.
Esatto. Ah, sì. Esatto, sì, sì. Mi ha sicuramente, sì, sì colpito, proprio è stato un un colpo come dici tu. Ti e ci si aspettava solo protezione, solo solo cose buone, da comunque un personaggio che ha dimostrato di tenere molto al protagonista, e quella scena lì proprio ti ti crolla il castello di carte diciamo.
Certo. Sì, sì, eh, ma ma interessante che comunque sia una scena di questo tipo che ti ha colpito di più rispetto a le scene di violenza quasi, ehm, diciamo banale, nel senso, ehm, sono invece le cose che ti hanno fatto più riflettere dal punto di vista umano che ti hanno colpito di più. E ce ne sono altre nel film come questa, che ti hanno fatto pensare a qualcosa relativo alla tua vita?
Sì, sì, no, capisco. Oh Dio, c'era la mia vita ai tempi magari, quando ero più piccolo no. Ehm, adesso, ehm, potrei citarti la morte di Boromir, come un momento che mi è sempre rimasto lì.
Mh-mh. Ah.
Eh, comunque un momento in cui c'è stata un cr il crollo di questo uomo, ehm, pieno d'onore, pieno di di gloria, anche di sé di insomma credeva molto in sé, ehm, e appena ha affrontato il potere dell'anello è è crollato. E quindi vedere proprio lui che da persona importante diventa quasi un cattivo, e alla fine si redime, è molto bello è molto bello.
Certo. Cer Mh. Quindi ti c sembra quasi che ti colpiscano molto le scene in cui, mhmm, l'autore è riuscito a sottolineare la debolezza e a far vedere la debolezza umana che tutti, anche i più uhm, quelli che riteniamo più valorosi, hanno comunque una sorta di oscurità dentro. Siamo tutti, uhm, ciorta una sorta di, mhmm, ehm, mix di di misto tra bene e male, in ognuno in ognuno dei persona
Un mosaico certo. Ehm, sì perché, ehm, quando un personaggio è troppo buono o troppo cattivo, ehm, tende a perdere di diciamo credibilità, mentre le persone hanno son sono tutte grigie, cioè non è che sono propriamente buone o cattive tranne, ehm, vabbè facciamo casi va; ehm, di solito sono una sfumatura di grigio un po' tendente allo scuro e al chiaro, e quando viene mostrato è sicuramente ti rimane molto più impresso. Sicuramente.
È vero. È vero. Ce Ti fa un po' più relazionare con i personaggi, perché altrimenti non non non non ti riconosceresti in nessuno di loro.
Eh sì. Esatto, se son troppo perfetti no s ti senti distante, tanto quanto se fossero troppo imperfetti, proprio.
Erto. E ti ha fatto pensare questa questo episodio sia, uhm, del <clicks tongue> diciamo del di Bilbo che di, ehm, Borumir, ehm, ti hanno fatto pensare a persone nella tua vita, uhm, ti hanno fatto ri rivalutare anche magari te stesso, o ti o o è più o ti ha più colpito come pensiero generale, di come l'u come l'essere umano abbia dentro di sé queste queste, mhmm questi contrasti?
Allora, ehm, per fortuna o purtroppo, non saprei neanch'io dire, ehm, non ha una vera non ancora, non si è ben relazionato col mio col mio presente. Diciamo che essendo una esatto, diciamo che essendo una persona che gli piace im immedesimarsi in quello che vede, quello che sente, quello che vive, l'ho più vissuta, mhmm, quasi nei suoi nei loro panni.
<snorts> Sì. Meno mal dai. <chuckles> Mh.
Come dire mi immagino di essere questo comandante, e a di punto in bianco il tutto quello che ho ottenuto, tutto quello che credevo di essere mi mi crolla addosso.
Certo, certo. Quindi ti sei
E quello mi un po' di più. Mh.
ti sei, mhmm ti sei molto immedesimato e hai ehm, ti ha fatto capire qualcosa a livello umano ecco, più che più che nella tua esperienza, di di tutti i giorni. E ci s ci sono altri personaggi che ti hanno dato questa sensazione, magari non dello stesso tipo ma, ehm, che ti hanno po più, ehm, colpito a livello umano?
Esatto, esa Esattamente sì. Beh, sicuramente mi ha colpito a livello umano Sam
Mh.
ehm, che lui volendo è un esempio di un personaggio in realtà molto puro, forse uno dei più puri lì dentro
È vero, è vero.
però nella sua semplicità, nel, ehm nel suo modo di essere amico, ehm, rimane credibile. Chiunque sia, ehm, per difendere i suoi amici, sa essere anche un po' spietato, anche un po' crudele.
Ah. È interessante questo punto di vista.
Quindi non è Eh, alla fine come tratta Gollum, per quanto è opinabile che abbia r ragione o meno, ehm, lo tratta con severità; severità che può essere imputata come malvagia anche un po'. Anche un po' eccessiva.
Mh, però sempre umana, perché c'è sempre questo tema: proprio perché non non è perfetto, seppur tu l'abbia definito quasi come il cara il personaggio più, mhmm più puro, ha comunque quel lato umano che lo porta a essere, ehm, anche geloso del suo amico a volte.
Eh sì. No. Esa esattamente, esattamente. Sicuramente è uno dei più semplici, quindi immedesimarsi in lui credo sia credo sia più facile che per altri è un soltanto un giardiniere, non è un soldato. È un amico, e quindi sì. Riesce molto facile immedesimarsi in lui.
Erto. È u Erto, no sono 3 personaggi veramente, ehm, molto ehm, molto intensi mo ti ti fanno ti hanno fatto, mhmm, vedere dei lati che si possono, uhm, applicare alla vita di tutti i giorni, agli alle persone, gli amici, i carat le le caratteristiche delle delle persone che ti circondano no, effettivamente. E vorrei chiederti: questo film l'hai hai detto che l'hai visto sia quando avevi 7 anni e poi anche in vita adulta. Ti capita di vederlo spesso, proprio perché forse uno di di quelli che ti ha colpito di più, o sei una di quelle persone che vede un film 1 volta, magari è anche il tuo preferito, ma n tendi a riguardarlo?
Mh. Esatto. Certo. Allora, quand'ero più giovane tendevo a farmi un rewatch, come si su dire, penso 1 volta a settimana la maratona di tutti e 3, 1 volta a settimana credo; tanto che <sucks teeth> eh, li sapevo a memoria, <chuckles> gli script. Glieli sapevo citarlo e ancora adesso saprei citare molte frasi, o magari le saprei citare con dei sinonimi, piuttosto che la parola giusta, ma la frase avrebbe comunque il significato del film.
Ah. Una maratona diciamo. 1 volta a settimana, è davvero Ah! Certo, cer Incredibile. Fantastico, e questo in lingua italiana, immagino.
Ora Lingu ah sì. Ehm, sono molto affezionato al li a quel linguaggio lì.
Certo. Anche perché una volta che associ una voce a un personaggio è un po' difficile poi riguardarlo con un una un tono completamente diverso. È un po' strano.
Eh, esatto. Quasi sì. Ci ci si cresciuto poi è praticamente impossibile.
Esatto, esatto.
E adesso tendo a guardarli molto più sporadicamente, quando diciamo me la sento, quando mi sento ispirato e penso: "Devo guardarli, devo rivivere quel momento", allora lo lo guardo.
Mh. Sce scegli di guardarlo perché, diciamo più per rilassarti, o se, come dici tu, vuoi essere ispirato in un momento in cui ti senti un po', uhm, senza idee, perché forse ti e ti sprona ad agire. Ehm, qual è la sensazione che associ a vedere questo film, come ti fa sentire, come ti fa cambiare quando lo guardi?
Ehm, mi a mi appassiona. Cioè, quello che io riesco a rivivere anche se l'ho visto decine e decine di volte, che riesce ad appassionarmi sempre, comunque, e quindi io aspetto proprio che mi venga quel desiderio di guardarlo, quello da da fan che esplode e dice: “No, io se devo guardarlo devo rivivere tutto quanto, la trilogia di fila”, perché
Mh. Ah, certo. E deve sempre essere tutti insieme, devono sempre venire, ehm
Ah, eh, tutti in fila no, perché <chuckles> son son 12 ore, è im è importante, rischierei di di svalutare, perché alla fine, <tsk> ehm, la noia è la noia. Dopo 12 ore a no a guardare un video io faccio fatica, anche se lo amo.
Ah. <chuckles> Beh, assolutamente. Certo. Certo, certo. E a parte, ehm, queste, diciamo, il lato umano e quindi come tutti questi, uhm, personaggi ti hanno colpito e ti hanno fatto riflettere, ehm, ci sono altre caratteristiche del film che l'hanno reso così, uhm, importante nella tua vita, ehm, tanto da spingerti a guardarlo, uhm, per un certo periodo anche tutte le settimane? Ad esempio la scelta delle colonne sonore, uhm, gli attori, uhm, che hanno diciamo, che hanno interpretato questi ruoli? Ci sono le sceneggiature, ci sono altre caratteristiche oppure per te è la cosa più importante sono proprio, ehm, le interazioni tra i personaggi e quindi la parte umana?
Eh sì. Allora la cosa più importante per me rimarrà sempre la la storia, ma anche tutto il resto di contorno, come dici tu: sceneggiatura, regia, musiche specialmente, scelta degli attori. Era tutto era tutto perfetto cioè, non c'è nulla fuori posto secondo me. Anche gli effetti speciali, ancora oggi, sono molto più belli di certi film che con effetti speciali
Mh-mh. Certe.
moderni. Ehm, è in è invecchiato perfettamente, e poi fa scaldare il cuore vedere le dietro di quinte, ehm, con gli attori e vedere quanto si volevano bene e quanto si divertivano.
È proprio vero. E così, infine cioè Perchè hai guardato anche dei retroscena? Ti è capitata?
Mi è capitato sì, ehm, sono son bellissimi. Ehm, son degli amici che fanno un film ad alto budget, ed è straordinario sì.
<chuckles> Certo. E quindi anche la loro connessione fuori uhm, al di fuori dal set ha co ha secondo te anche contribuito alla buona riuscita perché, ehm, già si ehm, riuscivano a interagire bene? C'era un clima positivo?
Sì, sì, madonna! No certamente, e aiuta a vedere il dietro li quinte, a a dare anche più valore all'opera perché non è solo un film: è stato un un viaggio o un evento, come dicono i gli attori, e quindi ha anche un valore umano aggiuntivo, secondo me.
Sia. Certo, è diventato sicuramente un grande classico che quasi tutti hanno visto almeno 1 volta nella vita. Guarda ti ringrazio tantissimo perché hai condiviso un film, ehm, e una saga, uhm, senza dubbio fenomenale, e sei riuscito a a spiegare anche delle mo delle motivazioni molto profonde per del mhmm, per motivare il perché è rimasto nella tua memo impresso nella tua memoria, quindi ti ringrazio molto di averlo condiviso.
Eh. Devono vederle. Grazie a te, grazie.
Buona giornata.
Altrettanto.